احكِ لي بقى عن شكل يومك، يعني أنت يومك ب في روتين والَّا أنت اليوم بتاعك بيبقى ماشي بشكل عشوائي؟
لأ والله، هو يعني مش بيكون ماشي بشكل عشوائي بالشكل الكامل يعني آآ، أي نعم ممكن يكون عشوائي شوية وفي شوية روتين بس يعني في النُصّ، يعني أنا بابدأ يومي آآ، بارُوح الشغل آآ، باقضّي وقتي ظريف في الشغل مع زمايل العمل وكده، وباجي آخر اليوم آآ، في البيت وكده، وباحاول إن أنا أوازن الأمور بين الشغل وال والحياة الشخصية بتاعتي وكده.
امم. حلو كويس إن أنت بتوازن ما بين ال الشغل وبرضه وقت برضه ال ال والعيلة وكده، آآ، طَب أنت مثلًا لو مديرك مثلًا بعد الشغل قال لك أنت هتقعد مثلًا وقت زيادة عشان في مثلًا شغل لازم يخلص وكده، أنت بتتعامل إزاي في الموقف ده؟
والله بيبقى على حسب ال ال الموقف برضه، يعني لو الموضوع ضروري جدًا، و ومش ومش حِمْل إن هو يتأجل ولازم الشغل يخلص النهارده، ه هاضطر إن أنا أقعد، بس ده يعني في حالات نادرة يعني، لأن أنا نوع الناس اللي أنا ب يعني إيه، باحترم الوقت أوي يعني، أنا أنت ليك عندي شغل من الساعة كذا للساعة كذا، بس آآ، لو أنت هتحاسبني حتى على الشغل وقت زيادة فأنا الصراحة ده ما باوافقش عليه، لأن أنا ليّا برضه حياة شخصية وليّا أسرة وليّا بيت فبرضه، يعني لازم أقدر أوازن بين الاتنين وادّي لل لبيتي برضه وقت يعني مش مش هاتنّيني طول طول اليوم في الشغل أو أو أو أو أو يعني أطحن نفسي في الشغل وفي نفس الوقت أهمل البيت، لأ طبعًا يعني في معظم الأوقات أ أحيانًا باوافق بس المعظم لأ، ما باوافقش ولو في إمكانية مثلًا إن أنا أ أقدِّم اعتذار وأقول لأ معلش يعني خلّي الشغل يتأجِّل بُكره أو كده آآ، ده اللي أنا بالجأ له على طول يعني.
إمم. إمم. إمم. إمم. طيب قبل كده ما مَرِّش عليك موقِف إنه المدير بتاعك ألزمك إن هو لأ لازم في شُغل ولازم يخلص ومعاده خلاص قرَّب ينتهي وده طبعًا يعني ممكن يأثّر على قعدتك مع مع أهلك أو حاجة من الحاجات دي برغم إن أنت قُلت إنه دي حاجة أساسية إن أنت توازن حتّى لو في فلوس إضافية هتاخُدها، بس ما فيش حاجة إجبارية حصلِت لك وحسِّستك بعديها بالذنب والّا والّا لأ ما حصلش معاك الموقِف ده قبل كده؟
الحقيقة آه حصلِت، يعني زي ما قُلت لك هو ساعات بيبقى الموضوع بيبقى شِبه اضطراري مثلًا بس في الحالة ديّة أنا باضطر إن أنا أسلِّم للموضوع وأقول تمام، يعني لو مثلًا مرّة من وِسط 20 مرّة ما دام الموضوع مش حِمْل التأجيل تمام باضطر إن أنا أوافق وتمام ما فيش مشكلة، إنّما مبدأ إن المدير مثلًا يعني
إمم.
آآ بال يعني بالمعنى البلدي بتاعنا يعني إن هو يسوق فيها بقى وكل يوم أكون ماشي والّا كل ك والّا كل مثلًا 3 مرّات في الأسبوع أكون نازل يقول لي لأ أنت قاعد شوية عشان خاطر ما فيش شُغل، لأ، ده الكلام ده الصراحة ما باحبهوش، يعني لو هيبقى مثلًا مرّة في الأسبوع، مرّتين في الشهر حاجة شَبه كده، إنّما إن أنا كل مرّة آآ، أخلّي يعني أبقِّي الشُغل على حساب عيلتي وحياتي الشخصية لأ، أنا ما باحبش كده لإن طبعًا الواحد بيعيش مرّة واحدة يعني م يعني أنا يعني الشُغل مش مش هيفيدني في حاجة، يعني هو كده، كده أبسط حاجة إيه، هيقول لك امشي نجيب 10 غيرك، فإيه اللي باقي لي، باقي لي أهلي وباقي لي عيلتي وباقي لي حياتي الشخصية، فليه أخسرهم؟
إمم. إمم. إمم. امم. حلو جدًا إن أنت بتحب إن أنت تدّي وقت لعيلتك آآ، زي برضه ما بتدّي الوقت لشُغلك. طَب خلّيني أ أسألك كده، أنت قبل كده مثلًا آآ، طالما أنت بتدّي أولوية دايمًا لعيلتك وقت حتّى تتكلم معاهم وكده، في وقت من الأوقات القَعدة مع عيلتك أو في مثلًا مشاكل حصلِت آآ، في وقت إن أنت مثلًا كنت في وقت شُغل فأخدِت تركيزك كلّه والّا والّا ل بتفصل يعني وقت الشغل شُغل ووقت العيلة ليها وقتها الخاص؟
طبعًا. آآ، والله الحقيقة آه، يعني أنا باحاول أفصل على قد ما أقدر، مش هاضحك عليك ساعات بيحصل حاجات في البيت ومشاكل آآ، ب بتاخد جزء من تفكيري حتّى لو أنا باحاول أفصل بتبقى حاجات كده لا ت آآ، يعني ح أ حاجات لا إرادية مِنّي أو أمور ظ ظروف اضطرارية، باضطر إن أنا غصبٍ عنّي إن هي تيجي في بالي حتّى لو أنا باحاول أفصل، بس في مُعظَم الأوقات باحاول إن أنا يعني أخلّي دي حياتي الشخصية آآ، في كفة والشغل في كفة تانية ما ب ما عمري ما حاولت إن أنا أمزج بين الاتنين، لإن يعني وقت ال ال ال ال الحاجة الشخصية لها وقتها وقت الشغل ليه وقته طبعًا يعني.
إمم. إمم. إمم، طَب كويس جدًا إن أنت بتعرف توزن ما بين ال الاتنين، طَب قبل ك يعني مثلًا الحياة الشخصية بتاعتك مثلًا، طلب آآ، يعني وقت مع أهلك والكلام ده لمّا بتيجي تقعد معاهم وبتتكلم معاهم، هل مثلًا بي بيشجّعوك آآ، على الشغل مثلًا أو ي يشجّعوك آآ، إن أنت توصل لحتة معيّنة في حياتك وكاريرك وكده والَّا دايمًا القعدة مع مثلًا مع أهلك بس بتبقى كلام بس عن ال الحياة بتاعتهم والحياة اليومية؟
آآ، والله ال يعني الموضوع بيبقى م م ممزوج شوية، يعني أكيد طبعًا أهلي هيبقوا قلبهم على مصلحتي، عايزين الحاجة الأصلح طبعًا آآ، بي أكيد طبعًا باخد منهم نصايح كتير بخصوص الحاجات اللي زي ديَّة، آآ، بينصحوني يعني حاول إن أنت تبقى أحسن في شغلك، حاول إن أنت تبقى أشطر، عشان خاطر كُلّ ما بقيت أشطر، كُلّ ما سعرك بقى أعلى، كُلّ ما رُحت مكان أحسن آآ، كُلّ ما أنت اتطوّرت أكتر، كُلّ ما بقى ليك فُرَص كمان تشتغلها برّه البلد كمان، فأكيد طبعًا آه، بيبقى الحوار ممزوج ما بين الشغل وما بين الحياة الشخصية بس بيبقى التس بيبقى يعني التركيز أكتر على الحياة الشخصية يعني.
إمم. إمم جميل جدًا ال الفصل ما بين ال الحياة بتاع الشغل و والحياة الشخصية. آآ، طَب ما فيش قبل كده في يوم مثلًا في الأيام وأنت مثلًا في الشغل جيه على بالَك إن أنت عايز تروَّح حالًا وتقضّي وقت مع عيلتَك والّا ما حصلتش خالص؟
الحقيقة لأ، يعني أنا آه، ممكن ييجي لي زي نظام إنها إيه ال الوَحشة إن أنا يعني البيت وحشني وكده آآ، وأكيد طبعًا يعني ك كُلنا كده، بس لأ، أنا برضه ب باقول لنَفْسي وقت الشغل شُغل ووقت البيت بيت. ما هو برضه الواحد لو لو تنّاه يعني في بي مع مع أهله يعني وفي بيته م مش هيجيب فلوس ياكل بيها عيش، يعني مهمًا كان الموضوع ممكن يكون أنت سايب بيتَك و وسايب أهلَك بس أنت مش مش سايب واحد يعني مش سايب بيته ورياح يلعب، لأ، الواحد س سايب بيته ورايح يشوف أكل عيشه، رايح يشوف حياته ورايح يشوف مصلحته. فآه، ممكن طبعًا ييجي لحظة حنين أو شوق وكده بس لأ، يعني أنا باقول لنَفْسي طَب وليه ما أنت ي أنت قاعد في الشغل عشان خاطر تعرف تعيش، فأنا باحاول أوازن أوي وافصل بين الموضوع يعني إن أنا آآ، يعني ب ب باخلّي المشاعر ساعتها على جَنْب، بافصل ب م ما ب ما ما ما باحط ما باحبّش أتطرّق للأمور دِيَّة ولا إن أنا حتّى أفكّر فيها حتّى لو جَت على بالي باحاول إن أنا أغيّر ال الفكر تمامًا يعني.
إمم. حقيقي. حقيقي. حلو جدًا إن إن أنت دايمًا فاصل ما بين الاتنين. آآ، طَب ما جاتش قبل كده مثلًا وقت من الأوقات أنت مثلًا كنت شغّال أكتر من شُغلانة وأثّر على القعدة مع عيلتك وكده والّا على طول، على طول دايمًا بتحافظ إنه أنت لازم الوقتين تدّيهم حقّهم؟
والله هاقول لك، يعني برضه ساعات الواحد بييجي عليه أوقات بتبقى ال ممكن يكون في الدنيا مزنَّقة شوية في الفلوس ال آآ، الوضع مش أحسن حاجة، فالواحد بيضطر إن هو مثلًا ممكن يشتغل شُغلانة تانية بحيث إن هو يزوّد الدَخْل. أي نعم آه، ده ممكن ييجي على وقت الأسرة، وقت الحياة الشخصية، بس المشكلة إن أنا باضطر إن أنا في الحالة ديّة أبقى عندي تنازُلات شوية، في حالة لمّا أنا يكون مثلًا يعني الشهر ده الأمور معايا مش أحسن حاجة في الفلوس، فباضطر إن أنا أتنازل شوية ب بموضوع الشُغل، على الرغم إن أنا كنت قايل لك في الأول إنّي يعني إحنا نعيش مرّة واحدة، بس ساعات بتبقى كده في حاجات خارجة برّه ب ب برّه ب برّه إرادة الواحد يعني ما إحنا عايزين برضه نجيب فلوس عشان خاطر نعرف نعيش، فباضطر إن أنا آه، فباضطر إن أنا آجي على نَفْسي شوية يعني، ممكن مثلًا أشتغل شُغلانة شهر جنب ال جنب الشُغل الأساسي بتاعي بحيث إن أنا أقدر أضبّط الأمور والدنيا تتضبّط معايا في الفلوس وكده وحالتي تبقى أحسن شوية ولمّا أحس إن الدنيا معايا بقت كويسة
إمم. إمم. إمم. إمم. أكيد طبعًا. إمم. إمم.
أحاول بقى أوازن الدنيا تاني و وأخلّي الأمور ترجع مُستقرّة وأحاول على قدر الإمكان إن أنا حتّى أوازن بين الكفّتين.
امم، وحصلِت معاك قبل كده بالفعل إن أنت اشتغلت شغلانتين؟
أها، حصلِت، حصلِت ومش حصلِت مرّة، ده حصلِت أكتر من مرّة كمان. إن طبعًا الحياة والله أنا مش هاضحك عليك، طبعًا باكون مضغوط شوية ما باكونش برضه باقدر أوفّر الوقت الكافي للعيلة، بس طبعًا دي كلّها أمور بتبقى خارجة عن إرادتي يعني، بس باحاول مثلًا في الح أمور اللي زي ديَّة في أيام العطلات الرسمية وال و والعطلات وكده والوقت اللي أنا أكون فاضي فيه، باحاول قدر الإمكان بقى إن أنا أزوّد وقت بدل ما أقعد لوحدي لأ، أقعد مع الأسرة ومع العيلة وكده آآ، ممكن مثلًا في الأيام العادية لم لمّا بيكون في لمّا باكون باوازن بين الشغل وال والحياة الشخصية وكده آآ، ب ب ب باجي مثلًا في الأجازات ممكن أقعد مع نفسي شوية كده أو حاجة، أو أخرج برّه كده، إنّما في الأمور بقى اللي زي دي لمّا أكون أنا مثلًا مزنوق في الشغل أو أو شغال أكتر من شغلانة، لأ، باضطر إن أنا ما باخرجش برّه، باضطر إن أنا أقضّي الوقت بدل ما أقضّيه برّه أقضّيه مع مع أسرتي ومع أهلي وعيلتي يعني.
وعرفت تتعامل إزاي؟ إمم. إمم. إمم. إمم. جميل جدًا، طَب خلّيني بقى أسألك آآ، سؤال أخير، أنت دلوقتي بتقول لي إن أنت بتوازن ما بين الشغل و و وال والحياة الشخصية اللي هي عيلتك وكده، هل في وقت ل لصحابك وفي وقت لنفْسك والّا ما بتدّيش ال2 دول يعني سواء تقعد إن أنت ترُوح تخرج مع صحابك وكده يعني ما بتدّيش حقهم والّا برضه بتديّهم حقهم بجانب أهلك؟
أكيد برضه بادّيهم حقهم، لأنّي يعني أنا مش هاضحك عليك، أنا مش هاكون طول ال24 ساعة في في الشغل أو مع أهلي لأ، أكيد طبعًا بييجي أوقات باخرج فيها مع صحابي، باخرج ب بنتسلّى، ب بنلف، بنضحك، بنهزّر، ب ب بنشوف ب ب ب باشوف حياتي برضه، الموضوع برضه مش أصل ما أصل ما يعني أنا شايف من وجهة نظري، إن ما فيش حد في الدنيا هيقدر ي يخلّي برضه وقته كُلّه للشغل والح و ولأهله لأ، أكيد برضُك أخرج، هاتفسّح آآ، هاخرج مع صحابي آآ، مثلًا عندي مشكلة والّا حاجة، ممكن مش شرط إن أنا برضه أقعد أحكيها لأهلي أو أقعد أتش لأ، ممكن إن أنا يعني أقعد مع واحد صاحبي قُريّب منّي، أنا جات عليَّ فترة على فكرة وكنت عامل جدول أسبوعي ليَّ، حاجات زي دي، يعني أنا كنت عامل جدول ليَّ من الساعة كذا لكذا للشغل، الساعة كذا لكذا آآ، ما آه، م الساعة كذا لكذا مع الأسرة، من الساعة كذا للساعة كذا هاخرج مع صحابي، م يعني كنت عامل جدول كده وكنت عامل حاجة زي نظام ل لد ل يعني لو أنا قُلت لَك مش هتصدقني كمان، يعني أنا كنت عامل حاجة زي زي منبّه كده.
أكيد طبعًا. إمم. حلو. إمم. آه آآ، ينبهك إنّه في وقت دلوقتي لصحابك وفي وقت دلوقتي للعيلة.
آه، آه، آه، آه دلوقتي آه، أيوه آه، آه، لأنّي لازم برضه يكون يعني يعني لازم برضه الواحد ينوّع برضه، يعني مش يعني أنا لو أنا خلّيت حياتي كُلها ما بين الشغل وما بين العيلة بس، الحياة هتبقى مملّة، فلازم أنوّع، لازم أخرج ولازم آآ، أقعد مع ده، أتكلم مع ده آآ، كده يعني، تكون ال ال الحياة فيها مرونة أكتر وتكون الدنيا يعني متوازنة في نفْس الوقت.
إمم. جميل جدًا إن أنت عامل لنفْسك ساعات بتحط خطط، علشان ت ت يعني توازن ما بين عيلتك وصحابك و وتدّي كُل يعني للناس كُلها وقتها وحقها و وأنا حقيقي مبسوط إن أنا اتكلمت معاك.
وأنا أكتر، شكرًا ليك وشكرًا لوقت إن أنا يعني، آآ، لقطت الأسئلة اللي أنت سألتها لي دي.
شك